Eh, le stagioni che sono al contrario di qua, quando qua è estate, la è inverno, quando qua è inverno, la è estate, l'ora.
<chuckles> Eh o Ma sono proprio uguali? No. Mh.
No, io abitavo nel sud dell'Australia, a Melbourne, che è nello stato di Victoria e diciamo che d'inverno, giugno e luglio, di notte qualche volta può anche arrivare a 0, ma è raro, eh. Poi di giorno, appena esce un po' di sole, vai subito 15 gradi. Non è freddo. U un un clima, tipo, potrebbe essere un clima tipico a alla sì, sì, sì, sì, sì, sì.
Eh. Sì. Mh. Capisco, mh. Del sud Italia? Ah, okay.
Ma però la la prima cosa che devi abituarti è diciamo, dopo il viaggio, è abituarti al fuso, quello è l proprio la prima cosa.
Ho capito. Ah, e ci si mette un po'?
Eh, ci vuole almeno, almeno, ci vuole una quindicina di giorni v almeno, per quanto per per quanto riguarda il mio caso, eh.
Ah, però. Mica pochi.. Ah, okay.
E poi ti devi abituare al allo stile di vita, che è completamente diverso dal nostro. Non lo so, ti faccio un esempio. Per esempio, io la mattina certe volte sentivo degli odori di fritto, delle robe. Ma cosa fanno qua?
Mh-mh. <chuckles> Erano gli orientali questi. <chuckles> O no.
No, andavo giù in cucina e facevano frigger la pancetta, alle 8. M il m il bacon.
Ma dai. <chuckles> E ce ah, certo. <chuckles>
E poi magari la mattina anche un un paio di birre, eh.
Ma perché no? <chuckles>
Eh, uova fritte, bacon e uo e birre, eh.
Porca miseria. <chuckles> E quindi vabbè, e eri eri una zona frequentata da orientali o da o da occidentali? Non
Poi, cosa cosa cos cos Melbourne è una città che c'è una comunità asiatica molto consistente, c'è c'è li c'è li c'è Chinatown.

Ah, son completamen diversi?
Della della nostra cultura.
Mh.
Il nostro gusto per il bello.
Ah.
Il sapore di certi cibi. E, non lo so, ce ne son tanti col poi ci son tanti <chuckles> eh.
Mettile insieme, e cominci ad essere <chuckles> più più cose.
E all'inizio, non mi pesavano queste man queste, mhmm, differenze qua.
Perché magari, c'era il fascino della novità, ancora da scoprire, e quindi le mettevi un pochino lì, da da parte, mh.
Esatto. Ti fa ti faccio un altro esempio, no: tu prendi un aereo prendi l'aereo a Milano, voli 5 ore, sei in un altro mondo.
Eh. Indubbiament
Eh, prendi l'aereo a Melbourne, voli 5 ore: o sei in mezz a o sei in mezzo all'oceano, e non puoi neanche atterrare, o sennò è eh! O se o sennò o sennò, è uguale, cioè
<laughs> e l'aereo è cascato. <chuckles> Al massimo in Nuova Zelanda, di f forse. <chuckles>
Eh, eh no, no, in 5 ore non ci arrivi, no, arrivi su, a Darwin, non so, ma è lì è Australia, sempre ugua è enorme, quest queste distanze enormi, che all'inizio per me erano molto affascinanti, dopo sono diventate un po' problematiche.
Non ci arrivi! Oh, mamma mia In un'altra zona della cap okay. Ah-ah. Perché andare da una città all'altra, comunque ci volevano ore di aereo.
Eh certo, ma o o sennò, se devi andare da una città all'altra, magari sono 400 chilometri, in mezzo ci son 2 citt du ci 2 paesini, e basta. E fa eh, certo, fai conto che l'au fai conto che l'Australia
Sì. Eh ma e nulla. Quei 400 chilometri di vuoto. Cose che, è completamente diversi tra noi, certo.
Eh beh, certo, noi siamo l la la concentrazione la densità demografica è molto superiore, no, ti fa ti faccio un esempio: uhm, l'Australia credo che sia circa 20 volte l'Italia come superficie
Eh! Non c'è paragone. Sì.
e ci abitano 20.000.000 di persone.

Oh mamma mia, sì.
Brisbane me 2 giorni. Eh, 2 giorni per arrivare là. Quindi, diciamo che è stata lei <chuckles> la che la persona che mi ha spinto a far la cosa più più nuova che <chuckles> sì, sì, sì, sì, sì. 2 giorni per arrivare là, no, quasi 3.
Oh Dio, di <laughs> Indubbia indubbiamente. <laughs> Ah. Oh mamma mia! E quindi e vabbè, eh, ma cioè eh.
E pensa che io non non avevo mai preso l'aereo.
Oh, pure addirittura come primo oh mamma mia! Come come primo volo uno così lungo, così articolato, insomma così complicato, insomma se vogliamo. Eh.
Mai. Sì. Ma sì, poi un volo un volo che ti proprio ti stanca. Quando hanno chiuso l'aereo a Milano per decollare mi mi usciva il il sudore dai dai polpastrelli. Non er quando pressuri quando pressurizzano no: "Ma cosa ci faccio qua dentro?" Dicevo. Però ero anche ero anche contento di andar là a trovarla, eh, eh.
Eh, certo. <laughs> Eh certo, come come primo volo. <chuckles> <chuckles> Oh Certo, certo, era un misto di emozioni insomma diciamo così. E se dovessi dire: qual è quella cosa che ti ha convinto?
Se, se. Vabbè, intanto c'eran dei sentimenti, no?
Certo, eh.
E poi oltre a quello c'era il fatto che era un'opportunità di andare in un paese che io non avrei mai sognato di di visitare con una persona del posto.
Eh. Ah certo, certo. Dici: "Ho comunque un u un puntello, ho ho un appoggio da da per iniziare." Certo.
Eh. Un appoggio. Eh, certo. Poi là c'era già la casa, capisci? Ce c'erano
Eh, inso c'è c'erano già un po' di elementi che ti facilitavano un pochino l'idea, via.
Sicuramente sì e poi un po' la passione dell'Australia io ce l'ho sempre avuta.
Mh.